يعني هو أنا فاكرة إن أول واحد عرفته كان اسمه أيمن، تمام؟ أنا كنت في أسنان وهو كان أنا ك كنت ت في طب أسنان، وهو كان في هندسة في نفس الجامعة، فعايزة أقول لَك إن أيمن ده، يعني أنا مش فاكرة بصراحة ممكن اتعرفت عنه يعني اتعرفت بيه عن طريق ال ال الإنستجرام باين؛ لأن أنا كاتبة إن أنا من نفس الجامعة اللي هو فيها.
آه، كويس أوي.
فعايزة أقول لَك إن هو كان راسم لي راسم لي صو راسمني أنا شخصيًا، راسمني في رسمة خطيرة موت، يعني الرسمة دي بجد ت تشوفها تقول ده copy paste كده منّي، كان رسّام فظيع، وكان بقى أنت عارف أيامي ما كانش في ال
آه راسمِك راسمِك ي رسم يدوي، أنا كنت أنا افتكرت إن راسمِك آه، إن هو كشكل وكده تمام، يعني هو كان رسام آآ ه ه هاوي الرسم يعني، هو كان في هندسة لكن هو هاوي الرسم. كويس أوي.
رسم راسمني. لا، لأ، راسمني. <chuckles> آه. بالضبط أيوه، فكان راسمني دي كانت من الحاجات الرومانسية يعني اللي هو كان بيعملها، وكان ييجي بقى يقعد يستناني قدّام باب المحاضرة لغاية لمّا اخلّص وبتاع، فإيه أنا وقتها بدأت أفتح الباب شوية، وقتها عشان الموضوع ياخد كلام رسمي، أنا رُحت على طول كنت عايشة مع تيتا وجِدُّو، رُحت حكيت لجِدُّو على طول، وهو وقتها كلّم جدو في التليفون وكده، وللأسف بعدها بشوية اكتشفت بقى إنّه هو إيه؟ شخص بتاع بنات، وأنا كنت مخدوعة فيه جامد، وطبعًا دي كانت أول صدمة حضارية خدتها في حياتي؛ لأن أنا اكتشفت بقى إن من من المُعيدة بتاعته، هو كان عنده مُعيدة محترمة أوي، هو كان معرّفني عليها، فهي لمّا شافته مع بنات وبتاع، جات قالت لي: آآ "خلّي بالِك إنّه هو على فكرة طلع بتاع بنات، أنا كنت فاكراه محترم بس لأ، شُفته كذا مرّة يعني وقاعد مع ب كذا بنت، وال والقعدة ما كانتش شكلها ظريف، يعني شكلهم مش زمايل، هم شكلهم اتنين في علاقة."
آه. يعني أنتِ ال العلاقة كانت تطورت اللي هو، أنتِ عرّفتيه مثلًا آآ عرّفتِ أهلِك بيه، اللي هو جدِّك وستِّك بيه، وهو برضه عرَّفِك على بعض الناس اللي هو ت يعرفها زي المُعيدة بتاعته، والموضوع كان تَطَور يعني، بدأ يكون شِبه رسمي يعني. ف آآ المُعيدة دي بقى هي اللي عرّفتِك لمّا أنتِ عرفتِ المعلومة دي طيب، أنتِ ما حاولتيش مثلًا إنِّك تتأكدي من الموضوع، أو إنِّك مثلًا تحاولي ت يعني تشوفي ممكن مثلًا تكون هي آآ كلامها مش صادق، فهمت الموضوع غلط؟ والَّا أنتِ خلاص أول ما جات لِك المعلومة، قفلتِ الباب وعلى طول؟
اهم. آه، بيقول لي: "هي أختي يعني"، آه. آه، بالضبط. فتنت في الآخر <laughs> ما هي مصلحتها إيه برضه؟ يعني هي واحدة مُعيدة في كلية هندسة، هي مصلحتها إيه إن هي تت تتبلى على طالب فاهم؟ وهو فاكر إن هي أختها، يعني هو معتبرها أخته، يعني هو مش واخد خوانة فهو أكيد هو بيحكي لها، فهي بتقول لي: "أنا شوفتِك محترمة ما حبيتش إن أنتِ تخوضي في العلاقة دي"، فبصراحة أنا انسحبت يعني هو بدأ يرن عليه ما أردش، آآ مش عارف يكلمني فأنا أفكِس، كده يعني يخلّيه يبعت لي ما ما أطنش.
طب أنتِ حا حاولتِ مثلًا توضحي له الموضوع اللي حصل ده، أو إنِّك سبب بُعدِك فجأة، والَّا أنتِ بعدتِ وخلاص وما قفلتِ كلام؟
امم لأ، بصراحة لأ، يعني ما حاولتش، امم وقتها يمكن كنت صغيّرة مش عايزة أواجه، فاهم؟ اللي هو خلاص أنت اللي بعده. <chuckles>

<chuckles> طيّب قبل ما تحكي لي عن موقف ده، أ أنتِ الأوّل كده يعني خلاص علاقتِك بالشخص ده اللي هي كانت تطورت إنّها آآ بقت شِبه رسميّة، إن الأهل عرف هنا وهنا وخلاص، آآ بقى صديق مُقرب فجأة كده، علشان جملة اتقالت مثلًا من من من حد عليه، فأنتِ بعدتِ على طول من غير مثلًا ما تتحققي؟ من غير ما حبيتيش أنتِ تعرفي الحاجات دي خالص؟ أنتِ قفلتِ الباب على طول وخلاص بعدتِ عنّه؟
اهم. كنت صغيّرة فاهم، فأنا م يعني ممكن كلمة كانت بتجيبني، كانت بتوديني، بس بعدت وهو اللي هو إيه برضو، يعني هو حاول شويّة بُساط كده بعدين طنش هو كمان، فَفهمت إن الموضوع كان كلّه لعب عيال يعني، ما كانش ما كانش بالجديّة اللي اللي أنا كنت فاهماها. وما اتأثرتش أوي بصراحة يعني.
كنت كنت لسّه هاقول لِك هو ماحاولش مثلًا ييجي لِك أو كده، خلاص يعني هو خلاص لمّا شافِك بعدتِ فهو بعد، فكده العلاقة انتهت. طب احكي لي بقى أنتِ بتقولي لي آه، أنتِ بتقولي لي بعدها يعني خُضتِ علاقة مضحكة أوي أو غريبة، احكي لي عنها
آه، بالضبط آه، هو ما شافش إنه لازم يتمَسّك يعني. يعني دي علاقة بجد م مش علاقة، هو هو سَرح بيَّ حرفيًا أنا وأهلي، مُتخيل يعني إيه؟ هو حد ده برضو ك كنت عرفته من على النت و وأنا لما ب لمّا باعرف حد من على النت باتأكّد الأوّل إنّه هو الشخص ده إيه؟ يعني، آآ، مثلًا يعني أي حد من كليات قمة بتاع، زي ما أنا كلية قمة فبادور إن حد يبقى على الأقل يعني نفس مستوى دماغي، مش لازم كليات قمة بس على الأقل يبقى معاه يعني جامعي، فاهم؟ مش أي حد يبعت لي أرد. آه.
يعني أنتِ بتدوري على آه، بتدوري على مستوى معين من ال مستوى اجتماعي معين.
باشوف يعني حد يبقى ملائم ليَّ، آه، حد يبقى ملائم عشان يبقى في توافق، ده أساسي عشان العلاقة تكمل لازم يبقى في توافق على الأقل فكري، على الأقل إحنا ال2 جامعيين. فهو الشخص ده كان مهندس كان الشخص ده مهندس امم، برضو مهندس أنا مش عايزة أقول لَك إن أنا القصّة انتهت معايا إن أنا اتجوزت مهندس. <laughs> بعد كل العلاقات دي <laughs> فهو الشخص ده الشخص ده يا سيدي بقى قعدنا نتكلّم شويّة، وأنا عايز أكلم باباكي ومش عارف إيه وتمام، وفعلًا كلم بابا وجه البيت وجاب أهله البيت وكده، وخلاص اللي يا جماعة كلّه تمام، وخلاص الخطوبة يوم الخميس الجاي. طب يا ابني شَقتك فين؟ طب عايزين نروح نشوف شَقتك؟ ما فيش مشكلة تشرفونا أي وقت. فبابا اتصل عليه يوم التلات، آآ إحنا عندكم في المنصورة وإحنا كنّا من بلد جنب المنصورة فبابا راح له بقى يشوف شَقته في المنصورة. فقام واخده ومطلعه لبرج كده عالي و إيه؟
امم. إمم، طب احكي لي عملتِ إيه بقى. برضو مهندس؟ طب احكي لي كان إيه الحس إيه كويس أوي. آه، الأول أنتِ قلتِ لي إن أنتِ الأوّل كنتم في جامعة واحدة ال ال يعني الشخص اللي يهمك كنتم في جامعة واحدة، طب ده أنتِ عرفتيه مثلًا كان برضو معاكِ في الجامعة والَّا هو بس معرفة نت ما قابلتيهوش؟
اهمم. والله معرفة نت بَحتة، أنا ما أعرفهوش شخصيًا. بس هو كان بيقول إنه هو كان يعرفني.